คือจริง ๆ แล้ว เขาก็ชวนทั้ง 2 แบบเลยนะคะ แต่ว่าแค่ว่าเราอาจจะ คือเราอะเคยลองมาแล้ว คือประ ประสบการณ์คือเราเคยลองมาแล้ว แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะ เราลองแค่แบบไปไดร์ฟกอล์ฟอะค่ะ เรารู้สึกว่ามัน มัน ท่า ท่ายังไม่ได้ ตีลูกที่ บางทีตีไม่โดน อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เรา เราก็เลยรู้สึกว่า คือมัน มันก็ เอ่อ ไม่สะดวกใจอะค่ะ คือไม่ใช่ว่าไม่เคยลองนะคะ เคย เคยลองไปแล้ว แล้วแบบ พอมันทำไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกแบบ "หรือว่ามันไม่ใช่ทางของเรา?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเรายังแค่ไปไดร์ฟไม่ได้อะ การออกรอบกับเขาอะมันก็เลยทำไม่ได้อะค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีทักษะในการฝึก ในการพัตลูก หรือว่าในการที่เราจะตบ ตีไกล ๆ แบบนี้อะค่ะยังไม่ได้อะค่ะ มันก็เลยทำให้ อ่า ใช่ค่ะ เกิดความแตกต่างของกันและกันอยู่ แบบเนี้ยค่ะ ในการที่เราก็ไม่ได้ไปลอง ใช่ค่ะ มันก็เลยเหมือน เนี่ยค่ะ อาจจะเป็นความรู้สึกของเรา แต่ว่า ถ้าเกิดเขามาขออีกอะ เราก็อาจจะไปลองดูก็ได้นะคะ จริง ๆ แล้วลองไปไดร์ฟกอล์ฟก่อนอีกครั้งหนึ่ง เหมือนกลับมา เหมือนตอนนั้นเราอาจจะเด็กไปหรือเปล่า ตอนที่เราลอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราลองมา ตรงนี้ มันอาจจะเป็นความรู้สึกคนรัก ความรู้สึกกันได้นะคะ เพราะว่าเอาจริง ๆ ก็ยังไม่เคยลองอะค่ะตั้งแต่ที่เขาถามมาค่ะ ไม่เคยกลับไปเลย แล้วก็ อืม ก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจนะคะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้ว มันก็ช่วย ฝ ฝึกกล้ามเนื้อทั้งร่างกายเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ฝึกสมาธิได้ดีด้วย อย่างเงี้ยค่ะ ฮ อืม ก็เดี๋ยวอาจจะลองพิจารณากลับไปลองใหม่ก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดเขาชวน อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ครับ อ๋อ ครับผม ครับ อ๋อ ครับผม อา คัด เข้าใจได้ครับ เข้าใจได้ครับ งี้ ครับผม อืม อืม อา ครับผม ครับ ๆ โอเค อ๋อ เข้าใจได้ครับ <clears throat> อืม ครับผม ครับผม ครับผม หรือจริง ๆ แล้ว เราก็ ไปแบบว่า หัวโล่ง ๆ เลยก็ได้ครับ ไปตีเพื่อความสนุกอย่างเดียวเลย ตีไม่โดน โดนไม่โดน ไม่ เป็นอะไรครับ เพราะว่าตีเอาสนุก ๆ กับเขา เหมือนเราไปใช้ชีวิตด้วยกันกับเขาเฉย ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ อือ <chuckles> พอตีไม่โดนนะ อ๋อ
ใช่ เราไม่ต้องไปตีว่า เราต้องตีโดนนะ เราต้องตีไกลก็ได้ เราไปตีแบบว่าสนุก ๆ กับเขาก็ได้ อย่างเงี้ยครับ
แบบนี้ก็ดีจริง ๆ นะคะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ
เขาอาจจะเห็นเวลาเราตีไม่โดน แล้วเขายิ้ม แล้วเขาหัวเราะ อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ แล้วก็ตีขำ ๆ ไปกับเขาแทนก็ได้
อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ โอเคค่ะ แทน ไม่ต้องแบบ ซ ไปซีเรียสนะคะ ว่าจะต้องตีโดนไม่โดน อืม ก็ดีนะคะ
ใช่ ๆ ใช่ครับ ใช่ แต่ก็อาจจะคุยกันก็ได้ครับว่า "เอ่อ เรามาแบบนี้กับเธอแล้ว เธอก็แบบนี้กับเราบ้าง" ในบางอันที่เขาทำได้ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็แฟร์ ๆ กันทั้ง สอง ฝ่ายก็ได้ครับ
ค่ะ อืม